Guarda, sei stata perspicace a, ehm, comprendere che per me la musica è importante diciamo. Però sono queste sono 2 cose distinte, nel senso che, per quanto riguarda, uhm, i dispositivi, no, quindi, social quant'altro e video, quello è è un caso a parte perché c'è proprio una scienza dietro che, ehm, ti crea questo stimolo di di dipendenza quasi di necessario utilizzo, quindi a parte. Però invece, in generale, uhm, la musica sì, perché, sai com'è che credo in generale, ehm, cambi la cognizione del tempo? Quando un po' ti perdi nei pensieri, no, infatti, pure ogni tanto quando sei, mhmm, a affoghi proprio nelle tue riflessioni, hai pre non so hai presente, e lì il tempo vola, soprattutto quando magari stai per andare a dormire, o quando sei in viaggio, così che non perdi proprio la cognizione dello spazio, del tempo. E la musica è una uhm, diciamo, un veicolo che ti porta a questo status, nel senso, eh, ti traina in, mhmm, in queste riflessioni, perché ascoltando la musica, no 99 volte su 10 dopo tu soprattutto se stai facendo qualcosa, ehm, inizi a pensare, riflettere, non lo so, ti fa quasi da
<chuckles> <giggles> Mh-mh. Certo. Mh. Dim Mh. Sì, sì, sì, sì. <chuckles> Certo. Sì. Ti concentri su quello, ed effettivamente mh-mh.
Sì, ti distacca un po' dal mondo, soprattutto se la stai ascoltando con le cuffie secondo me. Infatti un altro esempio per me, eh, sono i viaggi in macchina, anche in macchina io non posso stare senza musica, ehm
Sì. <chuckles> E ti è mai capitato, in un viaggio in ma questa è una cosa molto comune, vediamo se ti è mai successa. Viaggio in macchina, musica, tu che canti e a un certo punto arrivi a destinazione e dici: "Ma come ci sono arrivato?" Cioè. <laughs>
Eh, non so, se è successo il contrario, ma quel il contrario mi sa che non è mai successo. Eh, infatti vedi? E proprio per questo, proprio poi quando sto nei viaggi lunghi pure, uhm, io guarda ti dico, facevo il commerciale, uhm, quindi, uhm, come agente di commercio il lavoro mio era, mhmm, 3 quarti del tempo in macchina, perché c'avevo appuntamenti, quindi dovevo viaggiare molto, no, ehm, facevo anche 200 chilometri al giorno e in tutti questi viaggi, uhm, io volavo, cioè stavo in macchina, ma volavo perché stavo con la musica e magari anche un tragitto che stava a 1 ora e 42 di distanza, eh-eh a un certo punto io guardavo il navigatore e vedevo 6 minuti rimasti. Era l'altra ora e 40 non so dove dove è finita.
<chuckles> Okay. <chuckles> Certo. Mh-mh. Okay. Mh, si. Sì, sì. Cavolo. <snorts> Mh. Okay. <snorts> Dove fosse finita proprio per questo motivo.
Sì, perché appu sì, lì poi tra l'altro, perché in macchina sono da solo, con la musica e allora sì, la testa viene catapultata in una dimensione che non conosciamo.
Certo. <snorts>